Certo, certo, cioè, mhmm, f quindi va bene dare un f cioè dare nel finale un piccolo indizio, un input di una storia che potrà continuare, però, cioè, l la conclusio ci ci deve essere una netta conclusion del tipo: okay, magari il tizio che muore, quello che è stato salvato, quello che è stato completato, quindi, sì, sì, ha, ehm, perfettamente senso. E dimmi un po', per quanto riguarda le serie TV, tu hai anche dei gusti particolarmente, ehm, sofisticati, oppure guardi un po' tutto? C'è un tuo tema preferito? Cosa ti piace guardare?
<chuckles> Mh-mh. Ma no guarda, io sono abbastanza eclettica, da questo punto di vista, nel senso che guardo quasi tutto, no, magari ci sono dei generi che mi piacciono un po' di più, generi che mi piacciono un po' di meno. E di solito, io mi oriento più su, o qualcosa di di azione o qualche volta qualcosa di fantasy, ehm, oppure sai, i soliti romanzi, uhm, se possiamo definirli in questo modo, cioè le storie di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni. Poi ul ultimamente, sono più appassionata, anche di, mhmm, quelle serie, ehm, a tema, ehm, salvataggi, no, quindi non so, ehm, mhmm, 9-1-1, quindi quello sui pompieri o esatto, polizia, <chuckles> che sono quegli episodi un po' autoconclusivi, no, che, mhmm, ehm, mantengono l'attenzione alta per quei 40 minuti, e poi comunque ti lasciano un po' andare, no, quindi tu
Okay, certo. Ah, capito capit Tipo? Ah, okay, okay capito, sì, sì, sì. <chuckles> Ah, quindi diciamo caso per caso, quindi o ogni episodio è un caso specifico, che spesso si conclude, magari quelli più impegnativi, ehm, magari fanno 2 episodi o 3 episodi di fila. Immagino che in questo caso, uno dei più famosi è sicuramente Criminal Minds che ri che, ehm, v vedo insomma, si sa che va molto bene in giro.
Esatto. Esatto, esattamente.